يعني حاجة من الحاجات مثلًا اللي أنا باعملها، واللي أنا شايف ان الناس المفروض تعملها، كنت باتكلِّم من شوية عن غسيل الصحون وكده، يعني بدل ما ت بدل ما تفضل فاتح الحنفية، آآ، ومشغّلها على مدار اليوم، أو على مدار الساعة، ممكن جدًا إن أنت يعني تتعب شوية وتغسل ال المواعين وكده، طبق، طبق ده هيوفّر معاك كمية مَيّة كبيرة مقارنةً باللي بيتم هدرُه، أو ممكن أساسًا يعني لو في حد حالته المادية أحسن شوية، يفكّر إن هو يستثمر في غسّالة الأطباق، غسالات الأطباق بصفة عامة، آآ، ما بتستهلكش نفس القدر من المَيّة اللي ممكن حد يستهلكه لو هو بيغسل الأطباق بإيدُه وبتفرق جدًا، يعني بالذات إن الشركات دي أصلًا، يعني وهي بتصنَّع الأجهزة، هي بتسوّق لها على أساس إن استهلاكها للمَيّة مش كتير.
إمم. أيوه. إمم. إمم. إمم. فعلًا صح. صح، عندك حق. مَيّة وكهربا كمان، إن استهلاك مَيّة وكهربا بيبقى موفّرين للطاقة وللمَيّة يعني، برافو عليك فعلًا صح، امم، امم.
مَيّة وكهربا، بالضبط. بالضبط، بالضبط كده، دي دي حاجة، الحاجة التانية مثلًا في الحمّام لمّا آجي مثلًا أغسل سناني آآ، ما فيش داعي إن أنا وأنا لسه حاطت المعجون على الفُرشة وباغسل سناني، <laughs> ما فيش داعي إن الحنفية تكون ش
إمم. أيوه، <laughs> الناس بتسيب الحنفية مفتوحة، و وهم لسه ما قالوش بسم الله أصلًا، ومسكوا الفرشة، إمم.
بالضبط، بالضبط وفي حد أصلًا لو هو مستعجل شوية، أو صاحي متأخر، عنده اجتماع مهم في الشغل آآ، مراته مثلًا مستعجلاه، <laughs> ممكن أصلًا ينسى الحنفية مفتوحة، ودي يعني حصلت مع حد من جيراننا وإحنا اتفاجئنا أصلًا بعد كده، إن كان في مَيّة كانت خارجة من الشقة بتاعتهم.
إمم. أيوه. أيوه، عندك حق. أوه. لأ بتهزر! ال الشقة غرقت أصلًا؟
م الشقة غرقت أصلًا، لأن غير إن هو كان سايب المَيّة مفتوحة، كان في مشاكل في السباكة والحوض كان ساعات بيتسدّ يعني على بعضها كده، تحس إنها مجموعة مشاكل وانفجرت مرّه واحدة، <laughs> منتهى ح حاجة في منتهى العبث حاجة في منتهى العبث، وفي نفس الوقت يعني هي صورة، نموذج من النماذج اللي إحنا بنتكلِّم عنَّها.
أوه. ده منتهى العبث ط <laughs> ربنا يك يكفينا يعني. أيوه. أيوه، فعلًا عندك حق، طَب يعني أنت بقى بقيت مثلًا لمّا تيجي تغسل سنانك، أو مثلًا، آآ، محتاج إن أنت تستخدم المَيّة أو حاجة، بقيت بتقنّن الموضوع إزاي؟ هل مثلًا بتبقى حاطط كوباية معيّنة ليك مثلًا تحط فيها شوية مَيّة وتقول هم دول اللي هاستخدمهم، وأنا باغسل سناني والَّا بتتعامل إزاي؟